Hmm, alam mo ang ginagawa ko, ah, tuwing umaga, pagkagising ko talaga ang unang-una kong ginagawa ay nagkakanaw muna ako ng kape, 'yan. Kasi oo, kumbaga pampa pampasigla ko siya, eh, um, nak oo yung pampagising, tama. Nakakatulong siya sa akin para kumbaga, maihanda ko yung sarili ko sa mga, ah, gagawin ko sa araw na yun, um mm, yun ang ginagawa ko.
Hmm. Hmm. Ah. Mm. Gising. <laughs> Hmm. Hmm. Hmm, mm, oo. Oo, pero ano ba yung usual mong sabihin na lang nating morning routine, mayro'n ka bang yung sabihin nating step by step. May iba-iba kasi tayo 'no ng ng mga ginagawa tuwing umaga. So, mula pagkagising hanggang bago ka umalis sa trabaho or magsimulang magtrabaho, puwede mo bang sabihin? Mm.
Mm. Ah. Ang ginagawa ko pagkatapos kong magkape, ah, tinitignan ko yung lugar namin, yung looban namin, yung bahay namin, ah, kumbaga nagmamasid ako ng mga bagay na puwede kong maayos o puwede kong asikasuhin. Dahil unang-una, ah, may edad na rin yung aking ina kaya kumbaga parang kailangan, eh, hindi siya masyadong mahirapan sa mga gawain sa bahay, 'yon. Mga gano'ng klaseng mga bagay ang ginagawa ko. Oo. Tapos, ah, kapag may nakita nga ako ng mga sirang mga gamit, ah, unti-unti kong inaayos 'yan at minsan naman din ay, um, at nagtitingin din ako ng mga kulang sa bahay namin para naman kahit papaano kapag
Hmm. Hmm, mm. Hmm. Hmm. Okey, ah. Mm. Che-check-upin? Hmm. Hmm. Mga gano'ng bagay? Mm. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Talagang morning routine, mm.
Ah, oo, morning routine 'yan. Um, tinitignan ko kung madumi yung mm. Kung madumi yung looban namin dahil marami nga kaming mga aso kaya yung mga dumi niyang mga aso na 'yan kailangan talaga linisin 'yan at tsaka yung amoy, siyempre maaamoy mo naman yan, 'di ba? Mm, kaya kailangan talaga, eh, um, lilinisin 'yan. At bago naman ako, ah, umalis papunta sa trabaho siyempre, kailangan ayusin ko yung sarili ko, di ba? O kaya kung bago bago ako magsimula ng trabaho kailangan muna, eh, siyempre kumbaga parang, mm oo, may mabango ka o kaya, eh, nakapaglinis ka ng katawan mo, di ba? Ayun, yung mga gano'ng bagay.
Oh! Umaga palang, ah, hmm. Mm. Oo, mm. Tama. Mm, mm. <coughs> Mm, hmm. So Hmm. Ayun. <laughs> Oo, siyempre. Oo, hmm. Hmm. Mm, mm. So, may partikular ka bang routine na pinaka-enjoy mo o pinaka-challenging na gawin araw-araw. Kasi base sa mga nasabi mo 'no, so nagkukumpuni ka pa, inaayos mo pa yung bahay niyo. So, sa mga ginagawa mo sa umagang yu sa ma sa umaga, alin alin do'n yung pinaka-challenging?
Mm.

Alam mo, um, oo, na alam yung mga ganyang klaseng mga rutina nagag na ginagawa ko noon, an dati kasi mahilig akong mag ehersisyo, eh.
Na routine. Hmm. Mm. Oh, oo. Umaga mo siya ginagawa?
Oo, nung lalo oo, umaga ko siya ginagawa, mahilig ako mag-ehersisyo. Pero dahil nga sa mga marami na ngang mga nagbabago sa kapaligiran ko, sa gawain ko araw-araw, oo, nagiging busy ako o kaya abala na sa ibang mga bagay. Kaya kumbaga yung routine ko na 'yon na dati nga malaki yung katawan ko, eh, muscle muscle nga ako dati. <laughs>
Mm. Mm. Mm. Naging busy. Oo, mhm. Mm. Mm. Oh wow! <laughs> Naku talaga lang, ah. Oo, oo, oo, ngayon ba, meron pa din naman siguro ngayon? <laughs>
Oo, naku alam mo Um, <chuckles> Pi ah, sa totoo lang medyo parang ano 'no, pumayat na ako, oo. 'Di ba yu kumbaga dahil nga sa na
<chuckles> Hmm. Mm. Healthy pa din naman. Healthy pa din. Healthy pa din. Mm. Hmm.
Alam mo dahil nga sa may may edad na kasi ako, kaya kumbaga parang hindi ko na rin masasabi na healthy healthy pa rin ako kagaya noong siyempre no'ng kabataan ko, 'di ba. Mm, ngayon medyo malabo na mata ko, may nararamdaman na rin ako kapag ako, eh, yumuyuko, 'yan, <chuckles> 'di ba?
Mm. Okey. Kabata-bata pa, mm. Hmm. Mm, mm, mm. Oo na kahit na sino naman. Pero meron ka bang mga ano, mga sinasabi nilang non-negotiable na gawain? Tulad nga nung pag-inom ng tubig, pagdarasal, yung pag-e-exercise, meron ka bang talagang kailangan mong gawin? Bakit bakit yan mahalaga sa 'yo sa tingin mo?
Mm.

Ang pinaka challenging kasi minsan, yung kapag nakita ko yung, ah, may sira tapos siyempre kailangang gastusan yun ang pinaka challenging talaga dahil unang-una bukod sa pagod na gagawin mo para kumpunihin, mm, ay, ah, siyempre yung gastos sa materyales, ah, katulad nga ngayon. Ah, noong nag-check ako nung bahay namin, eh, puro anay na kaya ang ginawa ko, nitong mga nakaraang linggo, o mga nakaraang araw, ang ginawa ko talaga ay pinagbabaklas ko yung 2nd flooring namin, na puro anay na. Mm, ako talaga ang gumawa kasi kapag ayan ay ini-upa ko pa sa mga manggagawa, kumbaga parang siyempre minsan nga, eh, hindi naman mga tapat ang mga tao di ba? Minsan, eh, talaga naman na tatagain ka di ba, sa gastusin kaya sa simula pa lang ang ginagawa ko unti-unti kung binabaklas yung itaas ng bahay namin parang, ah, pag nakita ko na oo, mahirap siya. Kasi gawa noong naaawa din ako sa kalagayan ng bahay namin dahil nga nakita ko na, hmm, ang dami ng anay at baka gumiba pa, ganoon.
Hmm. Hmm. Ayun. <laughs> Kahit sino? <laughs> Hmm. Hmm. Naku! Hmm. Hmm. Hmm. Oh, ikaw talaga ang gumawa? Hmm, hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ay oo, tama. Hmm. Mm. Mm. Oo, naku mahirap yan, ah. <chuckles> Oo. Hmm. Hmm, kailangan na, mm. Hmm, mm. Pero at least di ba talagang kinakaya mong gumawa at saka talagang kahit wala sayong nagsasabi ikaw yung nag-che-check niyan. Pero ik nag-iiba-iba ba yung routine mo over the years? Sabi mo nga sa paggising ng umaga nagkakape ka, nung mula bata ba hanggang ngayon gano'n yung routine mo? Inumpisahan mo siya sa kape?
Mm. Mm. Alam mo yung nung bata ako hindi naman talaga ako nagkakape. <chuckles> Pero oo, puro gatas ako, gatas, Ovaltine, o kaya Milo. Pero, um, sa paglipas ng panahon habang ikaw ay tumatanda nagkakaroon ng iba't ibang impluwensiya mula sa mga kasama, sa kaibigan at sa katrabaho. Lalong-lalo na nung ako ay, ah, nagsimulang magtrabaho ng mga, ah, mga 17 years old na nagtrabaho ako. Oo, maaga akong nagtrabaho habang nagtatrabaho ako nag-aaral ako. Kaya mayro'n din talagang ibang mga routine na ginagawa ko sa umaga na nagbago dahil unang-una ay nawalan ako ng oras, ganyan.
Mm. <laughs> Oo. Ah, okey. Hmm. Tama, hmm. Tama, tama. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm, aga. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Mm. Oo na gawin yun. Pero ikaw ba, pag ano yung nangyayari sayo pag hindi mo nasusunod yung mga routine mo or mayro'n ka na bang mga dati mong ginagawa na ngayon hindi mo na ginagawa?
Mm.